はい。<laughs>
<giggles>
恋人に束縛されるのは嫌ですか？私は嫌です。<laughs>
うん。 うーん。 うん。<chuckles> 嫌です。私も嫌です。<giggles> そうですよね。嫌ですよね。うーん。
<laughs> うん、うーん。え、なんか具体的に、その、めっちゃ束縛されてるって感じたことってありますか？
うん。 うん、束縛、あ、まあ、でも、どこに行くのとか、誰と行くの？とかっていうのは聞いてきますよね。男性がいるような場所だとすごく嫌がったりとかするので、私は恋人とかは、今、あの、結婚してますけど、主人とかにやっぱり心配かけたくないので、こう、女性のお友達しかいないんですけど。
うん。 うん。 うんうんうん。 うんうんうんうん。
そういう時はもう全部言ってるので、束縛されたくないので、こ、誰とどこでどれぐらい会ってくるよみたいなことは言うと、安心するみたいなんで言ったりはしますけれども。逆にですね、私が過去の恋愛で、すごく束縛したことがあります。やっぱり、こ、嫉妬から。そうなんですよ。自分はされるのは嫌なくせに、自分はしたことがあるんですよね。なのではい。
うん。 あ、確かに。うんうんうん、ふん。 うん。 ええ、そうなんですか？ <chuckles> え、などうどうし何しめっちゃ気になる、何したんですか？はい。
なそそれがですね、過去、あの、付き合ってた男性の元恋人と、そのう、その時の当時の彼が、まだなんか Facebook か何かでお友達だったんですね。で、連絡は取ってないんだけど、なんか彼が投稿するのに「いいね」って押してきたりするんです。投稿する何かに、写真だったり。
うん。 はい。 ああ、はいはいはいはい。 うん。 ああ、いい、うう、ええ、はい。
で、ある日、なんか、私がで友達と出かけてる時に、電話をしてきたみたいで、彼に、こう、Facebook で通して。で、ちょっとだけ、こ、近況報告、もう別れて何年も経つんですけど、すごく長く付き合った彼女で、あの、今はもう新しくその彼女にもパートナーがいるんですけど、こう、なんか近況報告で、ななんか家族みたいな感覚で話したみたいで、彼も悪いと思ってなくて私にそれを言ってきたんですね。ささっき、元カノが電話してきてさ、みたいな感じ、それで、こう、私はすごく不安になって、それ以来、彼女との連絡を一切取らせないようにしたんですね。もう Facebook の友達も、あの、解除させて、彼女の連絡先も、もし、なんか、な何かしら残ってたら、全部スカイプなり何なり、全部消して、絶対今後一切連絡取れるように、全部私が束縛したことがあるんですよ。
はい。 はい。 え。 はい。うん。 うんうんうん。 うん。 うん。 ええ。 うん。 <laughs> ふん。うん。 うんうん。 へえ。
なんですけど、やっぱり、こう、今大人になって振り返ると、ちょっとやり過ぎたなって。それは嫌だからやめてねって一言言って、あの、私が嫌なことはしてほしくないってことを言えば良かったんですけども、全部連絡を途絶えさせたんですね、私が。もう連絡の手段がないようにはなんか、LINE とかも全部消す消させて。<clears throat> なので、ま、それはちょっとやり過ぎた束縛だったなと今となっては思います。どうですか？何かありますか？束縛したりされたり。はい。
うん。 うんうんうんうんうんうん。 うんうんうんうんうんうん。 <chuckles> <laughs> いや、すごい。そこまでのは私はやったことないかな。なんか、でも、いや、そう、ん、逆で私、多分束縛をするっていうのはほぼないんですけどで、で、多分向こうからしたら束縛をしてる意識もないけど、私が嫌だって思ったことがあって。
うーん。 うーん。 うん。 うーん。 ううん。お、何ですか？
あの、なんかそれこそさっきの、「どこに、誰と行くの？何時ぐらいに行くの？」みたいなの、報告はもちろんするんですけど、なんか、すごい事細かに聞かれるんですよ。
うん。 あ、うわ。 うん。 うん。 うん。ああああ、例えば？
あの、ま、友達と、例えば、ご飯食べに行くって言ったら、で、まあ、具体的に、「誰と行くの？」って言われて、あの、なんとかちゃんとなんとかちゃんと、で、なんとかくんもいるみたいな。「あ、そうなんだ。で、何のお店行くの？」みたいな。「え、イタリアンだと思うけど、まだちょっと決まってない」とか。で、「何時ぐらいに帰ってくるの？」って。「ま、多分10時ぐらいだけど、でも、うーん、む、もうちょっとかかるかもしれない」「ふーん」みたいな。<chuckles>
うん。 ああ。 うん。おおおお、はい。うん。 うーん。 お。お。うん。 なるほああ。そっか。それ嫌ですか？やっぱり聞かれると。
嫌です。なんか、あ、もちろんその、し伝えとかなきゃいけない内容も、もちろんあるし、不安にさせないようにっていうのはあるんですけど、なんか「そこまで管理する必要はある？」って思っちゃって。
うーん。 うん。 うーん。 うーん。 ああ、そっか。うんうん。うむ。<chuckles>
なんか、ちょちょっと。それは多分、あの、向こうからしたら全然普通の質問してるだけだし、こっちは多分情報提供した方が、ね、色々円滑に上手くいくんだろうなって思うんですけど、なんか、いやもういいじゃん、ほっといて。この時間会えないっていう、もうそれだけでいいじゃんって思っちゃう。
うん。 うーん。 うん。 うん。 あ、うんうん、ああ、分かります。ほっといてよってなりますよね。うーん。分かります分かります。うんうん。
そう。 なんかね、そうなんですよ。その干渉されすぎるのが多分、嫌で
うん。うーん。
で、結局なんかそう、上手くいかなくなっちゃった。なんか、で、そうゆう感じで聞かれるから、言いたくなくなって、で、もう、なんか、「ちょっと行ってくる」だけ言って、どっか行くみたいな風に
うん。 うんうん。 うーん。 うーん。 ああ、そうするとまた、か彼も心配なりますよね。「え、どこに行くの？」ってまた束縛が強くなりますもんね。一緒でないと。
うん。 そう。 そう。なんか、なんすごい良くない循環にハマってた感じはすごいあります。
うーん。難しいですよね。これってなんかそれぞれの、こう、思考と、え、う、言いますか、自分が好きな、あの、どういう風に人間関係作ってくとか、いろんなこう、リレーションシップの進め方もそれぞれ好みがあると思うんですけども、いっかい、私の友達がですね、すごい喧嘩してたのが、彼彼が、彼女が仕事でちょっと出張で出なきゃいけない時に、あの、彼が夜に男友達と飲みに出るってことは伝えてたんですって。で、だけど、夜夜じゅう連絡取れなかったんですよ。彼女が出張先から、「今どこなの？何してるの？」って、「どこで飲んでるの？」っていう連絡も、彼の後々の言い訳では、ちょっと酔っぱらって覚えてないみたいな、ちょっと連絡取れなかったって朝方に返信が来たんですって。でもそれはやっぱり、彼女はちょっと束縛が強い彼女なので、すごい不誠実なことをしてたんじゃないかって、やっぱりこう、意識がまわるんですよね。「なんで夜中じゅう連絡取れなくて、朝になって連絡取れるの？」みたいな。ななんか、心配してるの分かってるんだった、一言ぐらい夜中に、<clears throat> 夜、飲んでる時に、「友達と飲んでるよ、平気だよ」ぐらい、なんか、3秒で終わるのに、メール打つくらい。それをしてくれないのが、すごく、こう、不誠実だってゆう彼女と、彼はすごい束縛が過ぎるってゆう、彼と、そうゆうことをなんかでもでも、私が彼女だったらなんですけど、やっぱ夜中にまず自分が出張でいない時に、その場に、男同士で夜な夜通し飲みに行くのもちょっと、私だったら嫌だなとは思うんですけこれも束縛なのかもしれないですよね。で、もし行ったら、行ったでやっぱ、一言ぐらい、「今こんな感じだよ」とか写真送ってくれたりしても、なんか、いんじゃないかなと思います。そうやって心配してる彼女がいるんなら。
うん。 うんうんうんうん。 わ、うん。 うん。 はいはいはいはいはいはい。 あ、はあ。 うん。 はいはいはいはい。 うん。 はい。 うんうんうんうん。 <chuckles> うん。 わ。 へえ。 はい。 うん。 <laughs> <laughs> うん。 うんうん。 確かに。そ、写真、1枚あると全然違いますよね。
うん、ん。違いますよね。うんうん。
うん。なんかどんちゃん騒ぎしてる写真かもしれないけど、なんか、あ、飲んでんだなってゆうのは分かる。
はい。そうですよね。 うん。 うんうん。そうなんですよ。
音信不通になるの、それはちょっと、ちょっと困りますよね。
困りますよね。なので大喧嘩してましたけどね。朝朝に連絡が取れて。うーん。
うん。 <laughs> うん。 いや、でもそうね、彼氏さんとしては、そのなんか羽目を外して遊びたかったんでしょうね、っていうのも理解はできるけど
うん。 うんうんうん。 うんうん。でもなんかちょっとそれで怪しく感じてしまうのはですかね、考えすぎなんですかね、なんで夜中、そんな、それもなんでその、出張の時にわざと合わせて行くのかなとかって思ったんだも。<laughs> 束縛する側からしてはそんな風に思っちゃうのかなと思って。<clears throat>
うん。 ああ。 うん。 <laughs> 確かに、わざわざわざその彼女がいないタイミングを狙っての、ね。
うん。 で、みんなで集まって行くっていうのが
もうやましいですよね。<laughs>
やましいですよね。誰か、ひ女の子引っ掛けに行こうみたいなノリで行ったんじゃないのかって、おも思っちゃって、彼女はもうすごい激怒してましたけど。
<laughs> 確かに。いや、わからんではないな。
うん。 うん、ね。そういうことになると束縛がまた強くなりますよね、次回からも。
そう、だからそれ、それもね、良くないんですよね。束縛に対してちょっと反発をすると、束縛がより強くなるんですよね。
うん。 うーん。 うん。うん。 強くなるんですよね。うまい付き合い方ってありますかね、そういう束縛が強い恋人とか、と。<laughs>
ええ。え、お互いに束縛が強かったら、うまくいくんですかね？
<clears throat> どうなんですかね。そういうの。わかちょっと、見たことないんで、わかんないですけど。うまくいくかもしれないですよね。お互い、すやって欲しいことを、お互いがやってあげてるので。
ええ。 うん。 ね。でも結構、人ってわがままなもんで、束縛するのはいいけど、されるのは嫌、っていう人、結構いる気がしてて
あ、うん。その通りかもしれないです。<giggles> なんて、み身勝手な。<giggles>
<laughs> <laughs> どうにもならない。<laughs> うん。
うんうん。そうですよね。
束縛って、されると、なんか、愛情とかを、感じたりするものなんでしょうかね？私はちょっと、もう、嫌が勝っちゃうので
うん。 うーん。
その、なんか、安心感みたいな。あ、愛されてるな、みたいな感覚、全然わかないんですけど
うんうん。 うん。 行き過ぎたら、ちょっと、感じないですけど。やっぱ、ちょっちょっとの束縛、え、何時ぐらいに帰ってくるの？とか、寂しいな、みたいな感じとかだと、あ、なんか、それはそれで、愛されてるんだなって、感じたりもしますね。心配してるんだな、とか。
うん。 ああ。 ああ。 うんうんうんうんうんうんうん。確かに。
とは、思いますけど。うん。でも、束縛、全く苦手っていう人も、たくさんいますからね。<giggles> だから、その気持ちもわかります。
<laughs> いや、多分、なんか、私、母親の影響がちょっと、強いなと思ってて。その、うちの母親は、ものすごい、その、ちゃんとした人なんですよ。<chuckles> 変な言い方なんですけど。で、その、例えば、自分が、部活とか、友達と遊びに行くとかで、外出る時に、何時に帰ってくるの？とかって。もちろんその、母親が、ご飯作ってくれるのもあるし、その、保護者としての、管理義務もあるんで。それを聞いてくるのは、これこそもう、まさに、当然のことなんですけど。なんかそれがもう、めちゃくちゃうっとうしくて。<laughs>
はい。 うん。 ええええええ。 はい。 はい。 うんうん。 うんうん。 うんうん。 おお、ああ。お母さんにも、そういうふうに思ってたんですね。うん。
そう。でもね、後から思えば、その、ま、ご飯作ってくれるとかも、心配もあるし。もう、そりゃ聞くよ。それぐらい答えてあげなよって、自分には、思うんですけど
うんうんうん。 うん。 うーん。うーん。そりゃ、そうですよね。親だから、心配ですしね。何時に帰ってくるの、とかっていうのも。うーん。
そう。なんか、当時の自分は、多分、プチ反抗期だったんでしょうね。あはんってなってましたね。<laughs> うん。その時の記憶というかごめんなさい、記憶というか、なんか、経験みたいなのが、多分、後の方にも、ちょっと、なんか、フラッシュバック、みみたいな。そんな、大げさなもんじゃないんですけど
うん。 うん。<laughs> そっか。家族 うん。 ああ。うん。 うん。
なんかね。その、ガツガツ聞かれると、なんか、いいって。嫌だっていう感情の方
ああ、うん。 いや、ほっといてよっていう、気持ちになっちゃうってことですね。 うん。
そうか、多分ね、思い起こされちゃうんですよね。
うんうん。それぞれ、自由にさせておいて、なかあの、すごく仲のいいカップルも、いっぱいいますしね。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
うーん、うんうん。そうですね。人によりけりですね。私はちょっと、女の人と、いくら、すごい仲いい人でも、2人きりで会うのはちょっと、嫌だなと思いますね。
ね。 うん。 ああ、確かに。
いくら、昔から知ってても、ちょっと、嫌だなと、思う時はありますね。うん。なので、ちょちょっとだけ、やっぱ、束縛はある方かもしれないです。だけど、そういう人うん。
うんうんうんうんうんうんうんうん。 うーん。ふたり 会うのはちょっとね。
うん。 うーん。
いや。<laughs> うんうん。うん。う、は。
嫌ですよね嫌ですよね。あります。でもなんか私の母のですね、職場の、あの、男子だん男性従業員の方と、かなり前の話ですけど、母がこう新年会とか忘年会とかで飲んでる時に、やっぱりその職場の男性の奥さんから、うちの母がいるのかって確認されてます。なそのお母さんうちの母がやっぱちょっとこう年齢がいってるので、うちの母が一緒にいることで、そういうこう怪しいお店に行ってるんじゃないとか、変な女性に会いに行ってるんじゃないとかっていうのを確かめてる奥さんがいっぱいいたんですって。
うん。 はい。 うん。 うん。 はい。 うんうん。 へえ！
だから、テレビ電話で、私の、うわ、母のこと、「まるまるさんもテレビ電話に出して」とかってよく言われて母が「挨拶しなきゃいけない」って言ってました。その奥様方に。「私もいますよ」みたいに、みんなで今なんか居酒屋で飲んでるだけですよ。みたいな感じで。
うん。 うん。 へえ！ わあ、ああ、大変。
そうなんです。で、母が「こんな不細工な旦那を誰が心配するの」とか言って <laughs> 言って、爆笑してまいや、あのそんぐらいみんな、やっぱり奥さんたち、すごい心配して、「見せて」って言ってきたみたいですよ。
うん。 <laughs> そう、それはちょっとうん。 うん。 へえ、え、なんか好奇心とかじゃなくて、その浮気防止的な意味ですもんね、だって。
うん。 あ、そうですね。やっぱり、お母が一緒にその年配の母が一緒にいるっていうのがこう安心材料に繋がってたみたいです。みんなで、会社のみんなで飲みに行くんだけど、新年会とかで。だけど、そのやっぱ、母がいると、そういう怪しいことができないって思ったんですかね。
うん。 うんうんうんうん。 うん。 へえ。
なので、写真とか撮られて送られてたって言ってましたよ。
<laughs>
どこどこで一緒に飲んでるでしょ、みたいな感じで。
ええ。なんか、いやあ、面倒くさいな。<laughs>
うん。 <laughs> めんどくさいですよね。ああ、そういう方もいや、それが結構いたんですよ、その職場に。なので
うん。 そう、そうですよね、複数人っぽいってことですもんね。へえ。
うん。 そうなんです。うん。 から、「電話で変わったこともある」って言ってましたよ。「何々さん、よろしくお願いしますね」みたいな感じで。
あ。 ええ！
すごいですよね。そこまではちょっと私もできないので、すごいなと思いましたけど。
いや、だしだし自分がその疑われてる側の旦那さんだったらそこまでされたらちょっと引いちゃう。
<laughs> そうですよね。職場の、別のこう、年配の女性に連絡するって。電話して。うん。
うん、まあ。 うん。そこまでしなくてよくないって思っちゃう。
うーん。なんかあったんですかね。それをせざるを得ない。
ええ。 ね、なんか、そうね、なんかあったんじゃないかっていうぐらいの疑いっぷりですよね。<laughs>
うーん。ほんとですよね。
いや、だって疑っても良いことないよ。
うん。 そうですよね。疑っても良いことないですからね。うん。
うん。 そう。なんかね、相手の携帯とか見始めちゃったりとかしたら、もう、ドロドロですよ。<laughs>
そうですよね。じゃもう全く相手に、束縛はしないですか？
してないと思ってます。<laughs>
あ。じゃ、どっか遊びに行くってなっても、誰とどこで飲むのかとか聞かないってことですかね、全く。
ん、うん。 あんま聞かない。なの、誰ま、な何関係の人。そのなんか職場関係の人なのか、そのただの友達なのかぐらいは聞きますけど。
うん。 うん。 うん。誰とかって具体的に誰はもう聞かないっていう感じですか？
あんまりそうですね。うん、で、共通の友達だったらもう先に名前とか言ってくれるので
うーん。す うんうん。なるほど。
ああ、今はありがたい環境なのかなって思います。<laughs>
うん、そうです。何かあってもすぐ連絡取れますしね。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
うんうんうん。 <chuckles> いや、行き過ぎるとちょっと嫌ですね。うん、はい、ありした。
ね。ありがとうございました。<laughs>